まあ、あの、寛容さというのがだんだん減ってきてるっていうに昨今なんですけど。この、ま、失敗誰でもある、この失敗というものを許す環境づくりっていうのは、どうすればいいと思われますか？
うん。 はい。 うーん。 うん。 うーん。 いや、ほんと難しいですよね。私これほんとに自分が子供の頃から、かま、子供というか学生の頃から感じてたことで、1つちょっと例があるとすあ、例があるんですけれども。英語の学習をしてる時に、やっぱり、こう、日本人からは、すごい失敗というか、こう「あ、文法が違うよ」とか、すごい指摘されるんですよね。「言い方違うよ」とか、なんかそういう失敗を、こう、許してもらえなくて、やっぱり、こう、スピーキングの練習ができなかった時期がすごいあるんですよ。
うーん。 ええええ。 うん。はい。ええ、きぜひぜひ。 うーん。 うーん。うん。 はい。 うん。 うーん。 ああ、なるほど。うんうん。
そうなんです。でも、やっぱり、海外に自分が行った時に失敗してもいいから、間違ったボキャブラリー使っても、伝わるのが一番大事なんだっていうのをすごい感じたんですね、肌で。
うーん。 <laughs> うん。 ああ、それ、あの、かあの、海外行くとめちゃめちゃ分かるところって、あのあのの、もうトップに挙げられてんじゃないでしょうか。日本人としてはね。
うーん。 あ、ありますよね。 うん。 そうなんですよ。って思うのが、やっぱり、完璧な英語を話す必要はないのに、失敗を、やっぱり、すごく責められてしまうので、日本だと。なので、話せなかったんですけど、海外に行くと、やっぱりね、シンガポールイングリッシュだったり、マレーシアイングリッシュだったり、インドイングリッシュだったり、もうみんなね、自由に、あの、完璧なね、あの、センテンスで喋ってない方が沢山いらっしゃって、それでも堂々と英語を話してらっしゃるので、別にね、伝わればいいじゃん。もう少しね、失敗を許す寛容さがあってもいいじゃんって、すごい思ったっていうのが、すごく強いです。
うーん。 うん。 うん。 はい。 うん。 はい。うーん。 <laughs> うんうん。 はい。はい。 うん、うん。 うん。 はい。 そうですね。文、的にやっぱ日本っていうのは、あの、僕もやっぱり海外の方とお話ししながら感じる点では <chuckles> あるんですけど、あの、失敗に厳しいっていう。
うーん。 うーん。 うん。はい。うーん。 いや、厳しいです。厳しすぎます。もう、それじゃあ、誰も挑戦できないよって思うぐらい。そうね、がんじがらめにされてしまって、厳しいですよね。
うん。 <chuckles> うん。 そうですね。ま、それを受け止めさせられてきた世代でいらっしゃったっていう感じね。うん。
うーん。 そうですね。うんうん。なのでやっぱりこう、試験に出てくるような英語をしっかり覚えなきゃいけません、みたいな感じで、で、やっぱ失敗はダメっていう感じだったので。それがあるとね、やっぱ日本人の前で英語を話すのすごく嫌でした、なので。うん、「あ、間違えた、今間違えた」って言われたりとかするので。そう思われたくないので、日本人じゃない子の前でしゃべったりとかしてましたね。その、ま、語学留学してた時とか。うーん。そ、後でね、「あんな英語でよくしゃべってたよね」とかって裏でね、言ってる、ね、同じ日本人の留学生とか聞くので。もう <laughs> そうなんです。嫌ですよね。うーん。「恥ずかしくないのかな」みたいな感じだでもその子も挑戦しないんですよ。だか、失敗するのが怖いし、完璧になるまであの、話さないんですよね、なのでいうん。
うん。 うん。 うん。 ああ。すごく分かる。<laughs> うん。うーん、うん。うん。 うーん。 はいはいはいはいはい。ほんうん。 うん。 うわ、タチわる。<laughs> 嫌ですね、それ。それ、嫌ですね。うーん。なんだろう。 うん。 ああ。 なんかあの、海外留学あるがあるあるじゃないですけど、日本人ってあの、せっかく海外行ってるのに、なんか日本人のコミュニティとなんか群れて、で、日本人、日本語で喋ってて、なんであんたら、あのアメリカとか、あのカナダ行ったねんって感じのことってありますよね。<laughs>
うーん。 うーん。 うーん。 うん。 そうなんです。ありますあります。ほんとによくあるあるですし、やっぱりもう一つあるあるだなと思ったのが、今お話聞いてて思い出したのが、いっかいなんか私、YouTube チャンネルで見てた、えっとクリスティーナ・ロナウドさんに日本人の男の子がポルトガル語でインタビューしたんですよ。で、それもやっぱブロークンポルトガル語で全然上手じゃないんですよね。でも一生懸命伝えようとして話してるのに、周りの記者たちが笑ってたんですよ。それを聞いて、ロナウドさんが「何で笑うんだ？」って、わら笑うなんて、「彼が一生懸命挑戦してるのに何で笑うんだ」って、あの日本人の記者の方にね、叱咤してたのを聞いて、これってほんとに日本人あるあるだなと思って、失敗をこう許さない、完璧じゃないと笑うみたいなのは、うーん、よく表現してる場面だなって思いましたね。
うん。 はい。 はい。 ええ。 はい。 うんうん。ああ。 うんうんうん。 うんうん。 うん。うん。うん。 うん。 うん。 うーん、うん。 うーん。 うん。 ほんとですね。 だからこそ、こう、日本のこう教育というか、ま、結局日本人って633少なくとも、あの、え、あ、63、6じゃないんか。でも6-6に近いですよね、今、小学校でも、<chuckles> あの、英語を教えるから
うん。 うん。 うん。 はい。英語始めて、はいはい。
だから、英語、こんなに学んでんのに喋れないって、やっぱこの、失敗が許されないっていうのを、つまりかんけ完璧に喋らないとダメ、っていう風潮って、やっぱあると思われますか？
うん。はい。 うーん。 いや、あります。もうすっごいあると思いますね。完璧じゃないとダメみたいな、もうね、0か100かみたいな感じなので、ね、中間はないのかな、みたいな感じですけどね。だから、それはやっぱりね、何とかして変えていく方向で行った方がね、ほんとに、いいよなとは思いますね。
うーん。 うん。<laughs> うーん。 ほんとですね。 うん。 そうですね。ま、日本の、まあ、風土、うん、ま、なんかしゅま、慣習、ま、僕は、悪しき慣習って言っちゃったら、いあの、悪いかもしれないんだけど。あの、ま、例えば、職場とかですね、もしくは、学校とかで、こういう失敗を許す環境作りを作っていくために、ま、学校の先生とか、リーダーとか、上司とかが、まあ、どういう言動を取れば、これって変わっていくかなとかって思われますか？
うーん。 うん。うーん。 はい。うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん、やっぱり失敗に重きを置くんじゃなくて、挑戦したことの方に、重きを置いた方が、次につながるんじゃないかなと思うんですよね。失敗したことをこう、辱めるじゃないですけど、「君がこの失敗してどうなってるんだ」って言うよりも、「挑戦してくれてありがとう。でも、こう、ここの改善点があるよね」っていう風な教育とかね、話し方の方が、なんかモチベーションも上がるし、じゃ、次も頑張ってみよう、こう失敗を失敗で終わらせない、なんか失敗しても、ちょっと恥ずかしいから、もうやりたくないっていう気持ちにならないと思うので、こと失敗にあんまりこう執着するよりかは、ま、失敗から学べることとか、挑戦したことに関して、もっと、ね、あの、しゅ執着っていうか、あの、終点を置いた方がいいんじゃないかな、とは思いますね。ここの日本の教育でも、ま、会社の中でも。
うんうん。 うん。 うーん。 ほんとですよね。うん。 うん。 うん。 うん。 うーん。 ええ。 うんうん。 ええ。 うん。 うーん。 うんうんうん。ほんとにあの共感というか、あの同意しますね、僕もね。
うーん。 うん。そうですよね。あと結構細かいことにね、なんかどうでもいいことに、なんかきつく言われることってあります。私社会人の時にですね、いっかい上司に言われたのが夜の8時にメールを返したんですよ。そしたら、その時に「夜の8時にメール返すなんて、なんかこう、非常識だ」って言われたんですけれども。ま、相手の方は日本に住んでる海外の方で、ま、あのその方もね、あの全然夜の8時とか9時とかにパパッてメール送ってくるんですけど、その時やっぱ返事をもらうと、返さなきゃいけないってこう催促するとかダメだよってすごい言われたんですけど。別にね、催促してないので次の日に返してくれればいいのにって思ったり、こう結構細かいところにこうストレスをかけてくると言いますか。
うん。 うん。 うん、うん。 はい。 うん。 うん。 はい。 はあ。 うんうん。 うん。 あ、そうですよね。うん。 うん。 うんうん。 ああ、なんか、なんか日本ですね。<laughs> 日本ですね。<laughs>
そうなんです。そこそこって。うん、しなんかそこですかって、しゅうてんを置くところみたいな、それよりも内容とかね、あのに、しね、もうちょっと重きを置いた方がいんじゃないかなって思った経験でもありますけれどもね。うん。
うーん。うん。 うん。 なるほど。何かこう日本人の勤勉さとか、几帳面とか、そういう部分とあの、ま、それは重要なことなんですが、そこでこうノーミスとか、ま、例えば日本も精密機器とかですね、自動車産業とかすごく発展したのは精度が高いということがありますけども、裏返すとそこでこういう失敗を許されなくて、傷ついたりとか。ま、ある時はメンタルやられちゃうとか、ま、そういう犠牲の上に成り立っているっていうような気もしますけど、どうなんだろう。うん。
うん。 うん。 うん。 うん、うん。 はい。 うん、うん。 うん。 うん。 そうですね。 そうですよね。それもきっとありますよね。ま、絶対に、こう安全のか安全に関わるものでね、絶対失敗が許されないっていうのはね、あのなんでしょう、なんかあのダブルチェック、トリプルチェック入れて、1人だけに任せずにね、次の方、次の方もみんなでチェックするっていうような感じでね。ね。なでこうリスリスク分散じゃないですけど、ね、したりがあると思いますけど、そのいそれ以外のこうね、命に関わることじゃないことに関してはそんなにね、あの、目くじら立てたりしなくてもいんじゃないかなとは思います。もう少し、ね、こう余白を持たせてくれた方が、なんか伸びる気はすごいしてますね。
うん。 うんうんうん。 うんうん。 うん。 ああ、そうですよね。うんうん。 あ、ほんとですね。うんうん。 うんうん。 うん。 うーん。 うん。 そうですね。今おっしゃった本当大事なワードでやっぱ、リスクリスク分散っていうのがね。そうすっとあの、例えば誰かが失敗しても、あの、そこをリカバーできる <chuckles> 人がいるのであれば、そんなに、あの、大きな問題にならずに終われるっていうのってありますもんね。うんうんうん。
うん。 うん、うん。 うん。 うん。 うん。 そうですよ。うん、あると思います。うん、そうですよね。うーん。
うん。 ちなみにその、何でしょう。あの、英語の先生の、あの、やり方とか、ま、もしくは色んなところ、ま、上司の方々達の経験とかを見て、こう、ご自身がですね、他の方、例えばご家族とか、もしくはご友人とか、ま、やっぱり失敗した時ってあると思うんですが、あの、その時にどういう風にこう接しようっていう逆にこう、ま、反面教師じゃないですけども、あの、されていることっていうのはありますか？
うん。 はい。<chuckles> うん。 うん。 うん。 うん。 はい。 うーん。 ええ、やっぱり、まずは挑戦したことが素晴らしいと思うので、挑戦せずに失敗を恐れて何もしないよりかは、もうひゃくばいましだと思ってるので、うん、もうそれが、それだけで素晴らしいと思います。まあ、あとはその失敗したことをじゃあ次どういう風に、あの、改善していくのかなっていうのを、おし、一緒に考えて、次同じことにならないように、あの、取り組むことの方が大事だと思うので、うん、なので、失敗はどんどんしていいんじゃないかなと思います。すごい致命的な失敗はダメですけど、なんかね、うん、それ以外はね、どんどん失敗も肥やしって言いますしね。失敗した方が、うん、後からいい勉強になったりすることもあると思うんですよね。なんか、今の時代って結構こう守りにすごい入ってますよね、皆さん。ね、なので、その辺がもしかしたらちょっと時代が違うのかなって思ったりもしますけど、もうぜひ失敗を恐れずに挑戦して欲しいです。もう私なんか英語で言えば、もうブロークン英語でめっちゃ話してきましたけど、もう伝わってるので全然楽しい留学生活を送れましたし、いまだに仲のいいお友達と一緒に話してますし。
うん。 うんうん。 うん。 うんうんうん。 うん。 うん。 うん。 はいはい。 うん、そうですね。 うーん。 うん、本当に。うん。 うん。 うん。 うん。 うーん、うーん。 うん。
英語がなんか完璧じゃない、ええ、マレーシアの子とかもなんかガンガン話していっぱい友達作ってましたし。
うん。 うーん。
ん、なんか完璧よりも、なんかそれ以外にカバーできるとこいっぱいあると思うんですよね。愛嬌だったり、うん、コミュニケーション能力とか、うん。
うん、貴重なけいあ、うん、貴重な経験ですよね。やっぱり感じるのは、あの、ブロークンな英語でも、あの、あん僕もそうですけど、あのブロークンな英語でも、あの、コミュニケーションを取ろうとすると、あの、いよ <chuckles> あの、あ、相手も人間なんだって、あのロボットじゃないので、あの、理解しようと努めてくれるし、あの通じようと分かろうとしてくれるっていうところに感動を覚えたりとか、あの、そういうところって、あの、やっぱ経験しとくべきだなっていうのをすごく感じる。今のお話を伺ってね。あの、僕もすごく同じような経験しているので感じるんですけど、ほんとにそうですよね。なんか文法違うじゃんとか、S がついてないじゃんとか、言わないじゃないですか。あの、別に向こうの人達。現在進行形今使ってるる、場合じゃないよとか、あの、いや、もう。
はい。 <chuckles> うん。 はい、うん。 うん。 うん。 うんうん。 あ、本当ですか？うん。うん。 うん。 うん。言わないです言わないです。うん。 うん。うん。過去形間違ってるよとか、うん。言わないですよね。うん。うん。 なのでやっぱそんな風に言われてしまうと、ね、こう、その人の前では話しづらくなってしまうので、もう、すち、す、可能性をすごい狭めてると思うんですよね。だから自分もそういう風に自分でもそういう価値観を持ってるんだったら、もう今すぐその価値観を外した方がいいと思います。<chuckles> うん。
うん。いや、ね、ないですよね。うん。 なんか。<laughs> うん。 はい。 <chuckles> で。<chuckles> うん。 ほんとですね。なんかそうやって、なんか、ジャッジしている先生の方が、なんか、めちゃめちゃ発音悪かったりとかね、そういうのありも、あったりとかね。<laughs> ありますよね、うん。
うん。 そうなんですよ。うん、そうなんですよ、そうなんですよ。ね。うん、それよりもね、英語を通して、その国のコミュニケーションだったり、こう文化を知って、ね、じね、自分の経験をもっともっと、濃くしていくことの方が、こう人生においてもっと大事なんじゃないかなと思うので。
うんうん。 うん。 うん、ほんとにそう思います。ちなみになんですけど、この失敗を許すっていうことと、あの、甘やかすっていうのっていうのどういう違いをご自身お持ちですか？
うん。 うん。 はい。 うん。 ああ、ああ。 いや、そっか。失敗を許す。でも失敗許して同じことを繰り返すのは同じ失敗を繰り返すのはやっぱり、甘えてるのかなと思いますよね。失敗してもいいなと思って、その失敗から何も学ばずに、何も考えずにまた同じことを繰り返すのは、やっぱ違うと思うので。失敗は失敗でいいと思うんですよ。経験になるし勉強にもなるので。それをしっかり、うん、自分で何が違ってたのかっていうのを考えて、次そうしないように、あのできるようにした方がいいと思うので。うん、それはね、いいよいいよ、失敗してもいいよって、何回も同じ失敗させるのはちょっと甘やかしてるのかなとは思いますね。
うん。 うん。 うんうんうん。 うん。 うん。 うんうん。 <coughs> ほんとですね。うん。 うん。 うん、うん。そうでうん、うん。 うん。 ほんとおっしゃる通りですね。なんかそこら辺も日本人下手くそだなと思うところもありますよね。あの、厳格か放任かのなんか両方に振れうん、振れ振っちゃう。<chuckles> あの、ね、厳しすぎるその失敗は許さないぞっていうところと、あ、ま、ええわええわのその何でしょうね、あの、ほう自由放任というもの。そのなんかちょうどいいこうニュートラルなところって日本人あんまり得意じゃないですよね。
うん。 うん。 うん。<chuckles> うん、うん。 うん。 うん。 得意じゃないかもしれないですね。確かに言われてみればそうかもしれないです。うーん。
<laughs> うん。うんうんうんうん。
なるほど、そうだったうん。
でもその海外での、あの、ご経験とか、そういうの、まあ、いわゆる、ま、グローバルスタンダードですよね。世界的にはそういう風なものだと思うので、それがご自身の生き方とか生活にやっぱりプラスになったなって感じるとこってありますか？
うん。 うん。 うん。うん。 うん。 うん。 あ、ありますね。まずなんか自分を卑下しないようにはなりました。よくね、日本人の方って、「あ、私の英語良くないんです」って、絶対最初になんか、間を入れる間をっていうんですかね、こう、前置き入れますよね。あのネイティブの方と話す時に、あ、My English is not good. とかって絶対入れると思うんですけど、そういうの一切言わなくなりましたね。別にグッドである必要ないので、コミュニケーションさえ取れたら、私は第二言語ではるので、それはね、見たらもう分かると思うので。だからそういう意味では <chuckles> なんか強くなったかもしれないですね。
うん。 ああ。 大きい。 うん。 あるある。 うん。 うん。うん。 ああ。ほんっとに。 うん。 いや、なんか実体験を基づく、ほんとに貴重なお話伺えて本当によ良かったです。どうもありがとうございました。
うん。 こちらこそお話聞いていただきまして楽しかったです。どうもありがとうございました。
えとざいます。